Na Espanha, tá.
Moro na Galícia em fronteira com com Portugal, ou seja, eu tenho 2 países à minha disposição.
Aham. Não, porque eu ia eu ia sugerir uma coisa bem diferente: eh, procurar um um lugar onde você pudesse um um spa, talvez, para fazer sauna, mas eu não sei se se na Espanha e Portugal é muito comum isso.
Hum. Tem um parque termal tem um parque termal a 15 minutos da minha casa.
Olha! Excelente, excelente. Com piscinas e diferente, eh, de piscinas, saunas.
De cá. Tem um parque termal. Aquele das termazinhas mesmo, né, que que aqui chama-se terma, que você entra na piscininha quente e piscina gelada, piscina quente e piscina gelada.
Isso, isso. É que nem eh, na a Hungria é muita afam ah, muito famosa, eh, por isso e, assim, você vai num num nesses spas e tem pela Europa toda, senão, obviamente, não não ia indicar. É uma coisa diferente, é uma coisa relaxante.
Ei, funciona no inverno.
E e fun sim, com piscina aquecida, obviamente você pode testar seus limites na piscina gelada, mas aí é é <laughs> de acordo.
Não. <laughs> Não.
Dizem que faz bem, aí, o método criogênico e coisa e tal. <laughs>
Não, não. Eu já sou uma pessoa tensa, você me botar na piscina na na piscina gelada não vai prestar. <laughs> Eu já sou muito dura pra isso. Tá aí! Tem o parque, realmente tem o parque termal aqui, tem um outro parque termal onde eu talvez possa até um pouquinho mais longe, mas eu posso tomar isso como uma mini férias, a férias de 1 dia.
<laughs> Exato, e é uma coisa diferente, assim, perceb não sei se você já já fez isso antes. Eh
Já estive 1 vez e gostei muito. Antes de passar por toda essa essa situação, eu cheguei a fazer 1 vez, aí, 1 vez.
Gostou muito. Tá. Uhum.